So, ayun. Mm. So, napaka sa'kin napakakol napakawalang kwenta. Parang nakausap na kita ganito din politics.
Totoo, totoo. Ay, hindi pa ngayon pa lang kasi wala ako OTP nung nakaraan ngayon lang. So, ayun sa'kin ano lang naman siya parang forgettable. Hindi siya memorable, hindi katulad ni ano nad si Ji Estrada. Saglit lang yan bata pa ako pero memorable. Gloria, kay Ninoy.
Mm. Hindi. Oo, hmm, yun yung mga yun. Ayun, may mga na may oo, yung saka yun. May mga na ma alam mo yun, may nakita kang ginawa. Yung kay Gloria naalala ko NFA. May NFA siya, 'di ba? Para sa lahat
Kay Ninoy. Tsaka call ce hindi, ca call center pala kay Ninoy pala 'yan at tsaka kay Gloria din, half parang half ng termino ni Gloria patawid kay Ninoy BPO. Di ba, si Gloria oo, may nagawa NFA 'to si Gloria. Tapos 'yong mga bridge, tapos kay Ninoy ang natatandaan ko lang kay Ninoy tumataas 'yong Philippines Stock Exchange. Alam ko iniwan niyang mataas 'yon, eh, and then na
Oo, kanina yun. Oo. Ay oo, meron, oo. Oo, NFA. Oo, yun. Oo, iniwan yung mataas, naalala ko yun. Mm.
Hmm, tapos though may pork barrel. 'Di ba, may pork barrel. Ke ang mga nag-rally din naman supporter niya, eh. So, parang walang bias. Iniwan nag-iwan siya ng ₱2 trilyon ata kay Duterte. Parang may pera tayo nun. Parang nga tayong pwede na magpautang sa ibang bansa and then after 'yan, after dito nga, eh, nandito na tayo ah, ewan ko, 'di parang uh huh. Tapang oh, wala kasi siyang trademark. Though si Duterte meron, eh. Kahit sabihin kahit sabihin nat s sasabihin kong ayaw ko sa kanya. Meron siyang trademark na nagawa niya. Ito kasi parang a anek yung hearing sa kamara. <clears throat>
Oo. Mm. Oo. <laughs> Nagugulo nakakagu naguguluhan ka na, 'no? Wala, wala. Oo, meron. Meron. Mm. Oo, pero ayun yun nga pansin ko puro hearing sa kamara tapos tawag dit anong gina ano bang inano niya?
<clears throat>
La ano yun lag pep
Ah, meron pala pogo.
Ay, d eh, di, yun ang ginawa niya tinanggal niya yung pogo. Yun yung ginawa niya, oo.
Oo, infairness naman. Pero hin not memorable kasi parang i hin eh, alam mo yun kasi parang 'pag memorable talagang ikaw gumawa from the scratch.
Hindi.